حاول يعني أنا حاولت إن أنا أشوف أفكار إن أنا أبيع أونلاين آآ بدَل الناس طبعًا كانت قليّلة جدًا.
ده ده في نفْس الوقت والَّا في نفْس الوقت والّا كان وقت منفصِل، وقت بعد الكورونا ما انتهى.
لأ. لأ في نفْ في نفْس الوقت بتاع الكورونا حاولت آآ، كان في آآ إلتزامات، عليَّ إيجار و وحاجات كتير و وتُجّار ليها فلوس وكده، فحاوِلت إن أنا أبيع أونلاين يعني، لجأت للبيع الأونلاين ده آآ، يعني عشان أتدارك حتى لو هو الفشل بنسبة 50% يعني أخلِّيه حتى 30 مش لازم يبقى بالنسبة الكبيرة دي.
كويس. حلو، طي طيب إيه إيه ال إيه النتيجة يعني لمَّا أنتَ قررت إن أنت تعمل خطوة زي دي، إيه اللي حصل؟
و والله جابت نتيجة لإن، يعني جابت نتيجة حلوة كمان لإن اكتشفنا إن الأونلاين كان في وقت كورونا ده كان كويس، يعني أنا اكتشَفت المبيعات بعد كده لمّا اتحقَّقِت، وشُفت الإيراد من الأونلاين كانت حاجة كويسة يعني آآ، الناس آه م الناس ما ما ما قدِرتش تنزِل الشارع آه، بس كانت بتشتري أونلاين وبتقدَر إنها ت تجيب الحاجة بتاعتها أونلاين فكان حلو.
بالضبط، يعني أنا أنا لسه قايل لك أصلًا امم. كويس، يعني يعني طَب ما ك ما جرّبتوش مثلًا بَعد ما الكورونا خِلصت إن أنتم تنزِلوا بقى على الأرض تاني، وتشتروا مثلًا مكان أو إن أنتم بتبيعوا في ال في ال في الشوارع أو كده والّا م خلاص اكتفيتوا بإن أنتم
لا، لأ لا، لأ، شغّال لغاية دلوقتي في المحل، لأ شغّال، الحاجة شغّالة عادي بتتباع آه، لأ، آه، آه، وقَفت على رِجلي تاني والموضوع كمِل عادي جدًا ما ما بقاش في م مشكلة ل يعني الفش
يعني رجِعتوا فعلًا أنتم أصرِّيتوا إن أنتم ترجَعوا تاني في ال في الموضوع وتشتغلوا. بالعكس يعني، يعني أنت أنت ممكن تشوف إن إن ال فترة ال أو الفشل اللي حصل لكم ده ف في حتِّة الكورونا، كان سبَب مثلًا إن أنتم تفكّروا في إن أنتم تبدأوا تبيعوا أونلاين مثلًا.
م بالضبط كده، إدَّاني دَفعة كده لقُدَّام إن أنا لمّا بِعت أونلاين ب فتحْت سوق جديدة مع المحل برضه، فالموضوع بقى كويس يعني.